हाँ, बिल्कुल देखिए ना अ, अगर मैं मतलब योग मतलब योग की बात करूँ ना, तो ये कहीं न कहीं एक अ, मतलब हमें कहीं न कहीं कितना अच्छा है कि हमें शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक मतलब एक अभ्यास है ये, है ना? जिसका उद्देश्य सिर्फ़ यही होता है कि हमारा शरीर और मन के बीच में ना, सामंजस्य मतलब अ, स्थापित अ, रहे है ना। तो योग शब्द ही मतलब अपने आप में मुझे लगता है कि एक बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब मुझे लगता है कि करना चाहिए हमें क्योंकि आपको पता है कि आजकल कितना तनाव है, हर तरह से मतलब किसी को बेरोजगारी का तनाव है, कोई अपने पारिवारिक मतलब अ, तनाव से मतलब जूझ रहा है, है ना? कोई बेरोज़गारी से जूझ रहा है। तो, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ का तनाव है, तो मुझे लगता है ना कि आप म माइंडफुलस उम, माइंडफुलनेस करना चाहिए इस चीज़ में। क्योंकि कहीं न कहीं आपको वर्तमान क्षण में अ, रहने क में मदद करता है, ना कि मतलब आप पास्ट का सोच रहे हैं या फिर फ्यूचर का सोच रहे हैं, हर टाइम। उससे ना कहीं न कहीं दिमाग़ में ना मतलब और चीज़ें चली रहती है, तो देखिए ना, मतलब अ, मुझे लगता है कि योग मतलब ना अ, काफ़ी आपके लिए अच्छा रहता है इसमें, तो आप मतलब अ, कई तरह से ऐसे योग कर सकते हैं, है ना? हठ योग कर सकते हैं जैसे शारीरिक आसनों और अ, श्वास होते हैं अभ्यास मतलब उस पे ध्यान केंद्रित हो जाते।
जी। हाँ। जी। क्या बात है! जी। अच्छा, आपने तनाव की बात की तो अ, हम अ, क्योंकि ये सारी माइंडफुलनेस और ये अभ्यास जो आपने बताए हैं अ, वो सब इसलिए किए जाते हैं ताकि हम तनाव से थोड़े-से दूर रह सकें और ज़िंदगी को थोड़े-से आनंद में जी सकें, क्योंकि हर आदमी कहीं न कहीं तनाव से गुज़र रहा है। तो आप बता सकती हैं कि अ, सडन ऐसा क्या हो गया है कुछ सालों में अ, जब से टेक्नोलॉजी आई है, तो एकदम से आदमी तनाव में रहने लगा है। तो कौन-कौन से तरह के तनाव हैं, जिनमें आजकल आदमी अपने आप को महसूस करता है आपके अनुसार?
देखिए, सबसे मेन रीज़न तो मोबाइल फ़ोन ही है, आपने देखा ही होगा कि लोग कितना मतलब मोबाइल फ़ोन चलाते हैं। रात को सोते वक़्त, जागते वक़्त, रात को जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक लोग फ़ोन चलाते।
जी। तो उनको ज़रूरी लगता होगा ना फ़ोन इसलिए चलाते हैं वो।
हाँ, सुबह भी मतलब जब तक मतलब बगल में फ़ोन ना हो, तब तक आँखें नहीं खुलती है और अ, मैं अपने भाई की ही बात बता रही हूँ, कि सच में मतलब वो अ, 12-1 बजे सोएगा, फ़ोन देखते-देखते फिर उठते ही उसको फ़ोन भी चाहिए, अगर फ़ोन नहीं हुआ, तो फिर चिल्लाना स्टार्ट हो जाता है। तो वही है कि मतलब अ, बहुत कुछ बदल
आँखें, जी। <laughs> जी। अरे! और आप यूज़ नहीं करती हैं फ़ोन?